あの、この、家族の期待と、まあ、自分のなんだろう、そのできることの折り合いをつけるというかまあ、自分の希望かな。うん、の折り合いをどうつけていればいけないかということで、今悩んでいるんですが、あの、ちょっとお話聞いていただけますか？
ええ。 ああ、そうなんですか。 あ、はい。もちろんです。えっと、あ、ちょっとご家族ということなんですけど、やっぱり、あの、どなたのことについて一番、あの、いろいろ考えてらっしゃるんですかね？
はい。 はい。はい。 あ。 あの、義理の母なんですが。
ああ。義理の母お義母様ということは旦那様のお母様ってことですかね。ああ、はい。
はい。はい。 そうなんです、はい。あの車で15分から20分ぐらいの距離に住んでいるんですが、まあ、そこは、ちょっと田舎というか、いり住宅街なんですが、入り組んだところにあって。それであの、車でこうやって行くと時間が掛かっちゃうんですね。なんか、あの、一方通行とかがあって、ちょっと遠回りをしたりしなきゃいけないので、すごいなんだろう。不便なところなんですよ。
はい。 うーん。 ええ。 ええ。 ああ、そうなんですか。
ね。スーパーに買い出しスーパーに行くのも車で10分。まあ、銀行も車で10分みたいな、そんな感じで。でうん。あの、雪がね、冬はね、結構降るんですよね。
はあ。 はい。 ああ、そうなんですか。うーん。
はい。なんで、雪が降った後は、その雪かきとかもしなければいけないんですが、そのうん。大変なんです。
あ、へえ。大変ですね。雪かきとなると結構重労働ですよね？
そう。なんで、まあ一応そのぎょうかあの、大体ね、この辺の人は、まあ、業者みたいなのを契約して、その人たちにやってもらうんですけど。
うーん。 ああ。
その母の家のところはなんかその、入り組んでるので、なんかちょっと、なんだ、来てくれるんですが、結構値段を取られるんですよ。
ええええ。 ああ、そうなんですか。へえ。
はい。